Mm.
Y yo así, o sea, iba en shock. Total que me lo presenta, ya lo veo así frente a frente. De verdad, era el niño más hermoso de este mundo, nunca jamás.
¡Ay, qué lindo! <chuckles> O sea, u u un primer amor se cumplía.
El más ¡unos o!, ah, unos ojos azules, pero así, hermosos, que parecían mar. Este, una sonrisa, la naricita así, superrespingada, sus chapitas sonrosadas. Y sí, parecía más grande que yo.
Un primer amor a primera vista. <chuckles> Cumplió todo.
No, no sabes. Entonces, me dio la mano, porque en ese tiempo no acostumbrábamos a saludarnos de beso, como ahora. No, o sea, fue la mano: "Mucho gusto, soy Pablo". "Ah, bueno, yo soy Fulanita". No sé. Pero yo ya no podía ni hablar, y toda la vida he sido así de hablar, y hablar, y hablar. No, no, no, no, no, no, no, no, dije, qué cosa más hermosa.
Claro. Pablo, con su rostro te te robó, por completo, la atención.
Ah, pero angelical, ange en ese tiempo, tenía 3 meses de haber salido Luis Miguel con su primer disco, ¿ubicas a Luis Miguel?